うん、ふん。あのちょっと続きも気になるんですけど、なんかそのちょっといろいろお話を深掘りさしてもらえたら嬉しいなと思ったんですよね。ええ、あの、その、うん、なんでしょうか。子供がもともいらないって考えてらっしゃるのは、もうその昔からもうずっと、そ同じ考え方だったんですかね。
あ。 はい。 あ、はい、はい。 いや、違うんですよ。ここ最近なんですよ。
あ、最近なんですか。ほんほんほん。
はい、ここ何ヶ月、もうい1年ぐらい、ここ1年ぐらいでなんかそんな風になって、いちねん弱か。はい、な半年ぐらいか、はい。
ああ、そう。 え。おう。急に変わったんですね。ああ、はあ、な何かあったんですか？その、それこそお付き合いしてる中で何か出来事があってとか。
はい。 なんか毎回、終わった後に、これなんなんなんの時間だったんだろうって思っちゃうって気づいちゃったんですよ。
はい。 あ、おお、はあはあはあ。 それはだから男性と一緒にいる時間がなんか全然もったいないなっていうふうに感じて、それだったら、はい、なんか自分がなんかもっと、うやりたいこと、なんか勉強したいこととか、ま、仕事とか、ま、そっちに時間を使ってた方が全然よかったんじゃないかっていうふうに感じるんですかね。
なんか そうなんです。はい、そうなんです。はい。 そうなんです。なんか会えないとか言ったら、不機嫌なったりするじゃないですか、相手が。
そうですね。
うん、だからもう怖いんですよね、そういうのも、もう。
そうですね、はい。 あお、はあはあはあ、ほん。なるほど、ま、そういう、ま、なんか束縛というか、なんか制限というか、どうしても優先しないといけないみたいな
そうなんですよ。 はい。
状況
そうなんです。
が嫌になって。
そうなんです。前さその最後の付き合ってた人の時も私なんか家事務所にしてたりとかするから、たまにその、人が来たら家の事務所のそのリビングダイニングみたいなぞぞつつところで打ち合わせしたりとかするんですよ。
はい。 あ、はい。 ええええ。 あ、はい。
で、それをその「家で、うえあの打ち合わせしてた」って言ったら、めちゃくちゃ怒られて、「家を家にし男の人を入れるなんて一言言ってくれればいいのに」とか言われて。
はあはあ。 <chuckles> ああ、はいはい。
「いや、そういう意味の家に入れたじゃないから」って言っても、めっちゃ怒られたりしたから、もうちょっと
うーん。 はい。
もういいかなって、そういうそれが結構大きかったかもしれないです。そんなんでばって言われて。
ああ。 確かにな。あん、ま、仮になんですけど、ま、そういったことをすごく、あの、理解のある人、で、かつそうなんかそんな俺の時間作ってよくれないとか、なんか拗ねたりしないような、まあ、もしそういう男性がいてで、たらどうです、そういう方がいたら、あ、付き合うのはありですかね。
はい。 はい。 ああ、いいかもしれない。うん。 <sucks teeth> あるかもしれないです。

はい。
で、シャンパン買ってたんですよね、実は。うーん、なんか、ほら、ん、失礼に当たっちゃいけないから、その、とお友達とていうか、向こうは付き合ってって言われたことあるけど、断ってたんですよね、私。でも、そういうつもりで、ほら、会いたいって言ってるんじゃないかなと思って、友達として、なんか、いや、他にもいいろいろ人がいるんだったらいいよって言って。
あ。 え、すごい。 そこまでされたんすね。 あ、すごい。ああ。 あ、はい、はいはい。 ああ、はあはあ。
あと共通の知り合いとかもいるから。
ええええ。
うん、でも、それでも、なんか、きあの、行けるかどうかはわかんないけど、行けたら行くねって言っといたんですよね。
あ、へえ、そうだったんですね。
うーん。でも、なんか、結局その日、なんか、あの、7時頃こっち着くからって連絡があって。
はい。 ええええ。
あ、わかったって言って、7時ぐらいには7時前にはもう私デパートに行って、その、シャンパン買って
はいはい。 はい。
あの し近くで待ってたんですよね。
すごいすね。ええええ。
うん、だでも電話しても、まあ、連絡しても、返信が遅いんですよ。で、1時間ぐらいして、いや、なんか、今誰々と一緒でみちょっと挨拶とかしたいからみたいなこと言って。もう、なんか、私、まあ、そこで、もういいかなと思って、あ、じゃあ、もう、ちょっと用事できえから帰るねって言って、帰ったんですけど。うーん。
はい。 はい。 はい。 <chuckles> <laughs> おお、いや、それは、まあ、そうっすね。<chuckles> それはそれは仕方ないですね。
うーん。 うーん、なんか、いや、私も7時から行けるか行けるかどうかは分かんないっては言ってたんですね。ほんとにギリギリまで、なんか、行きたくないかもしれないと思っちゃって。
ああ、はあはあはあ。
でも、なんか、結局原因は、じゃあ、会って会ったとてみたいな。なんかうん、なんか付き合ってみたいなことにまたなって
はい。 ああ、はい。 うんうん。
ん、なんか、またそこで断ってみたいな、なんか、ずっとそれの繰り返しかなと思って。
はいはい。
うーん、ちょっと、今 ん、あの、会わないようにしようかなって思ってたんですけど。で、最近ちょっともう忙しくて別の仕事を始めてて忙しいから
ああ。 はい。
ちょっと、この間も、その、その後に、その、こんな案件ありますみたいな感じで連絡してきたけど、ごめん、ちょっともう、べし今別の案件は私かかってて、すっごい、ま、そっちに集中したいから、ありがとうって、持ってきてくれてって、でもちょっと、しばらくいいわって言ってたんだけど、またその後、なんか、「何してる？」みたいなのを送ってくるから。
うーん。 はい。 ええええ。